Hah. Tamam, tamam hatırladım.
Taht ta taht mıydı, taç mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse, ondan sonra, şimdi ben Diana'yı zaten seviyordum, tamam mı? Ya, gerçekten seviyordum. Bir de şöyle bir durum var: Kadını tanımam etmem, o zamanlar da küçücüğüm. Biz Diana öldüğünde evde kuzenimle ağlamıştık. Niye böyle bir şey oldu? Ben de ha şey yapmıyorum ama bayağı ağladık biz yani. "Prenses Diana öldü." diye.
Hımm. S <chuckles> <chuckles> Siz bayağı bir D Diana'yı erkenden fark etmişsiniz küçükken. <chuckles>
<chuckles> Aynen işte, niye böyle bir şey oldu? Ve ben, böyle, hani, çok sevdiğim bir ikon o benim için ve şu anda da onun böyle şeyleri, artık kıyafetleri tekrar bir moda olmaya başladı. Bilmem fark ettin mi, fark etmedin mi mesela?
Evet, fark ettim. Kesinlikle, zaten kadın kendi zamanında bile bir, eee, ö modanın önünde önünde giden bir moda ikonuymuş. Yani kadın başlı başına bir, ımm, s kı karakteri, bir çizgisi var kesinlikle.
Tabii. Tabii canım. Hani o duruşu, o alttan şöyle kafayı eğip bakışı. Hani, bir şey olduğu zaman. Şimdi onu şeye benzetiyorlar, Charlotte'a benzetiyorlar da, hani, Charlotte da öyle bakıyor falan. Şimdi bak, eee, ben onun bu hani meşhur intikam elbisesi var, bilirsin. Hani.
Hı hı. Evet. O siyah elbise ve inci ko şey, kolyeler. <chuckles>
Tabii canım. Aynen, inci kolyesini buldum. Şaka değil, buldum yani. Evet, buldum. Alacağım onu.
Gerçekten mi? Onu özellikle mi aradın? Iıı, bir intikam sebebiyle falan mı aradın? Yoksa hoşuna gittiği için mi özellikle aradın? <chuckles>
Evet. <chuckles> Evet. Yok. Kol kolye gerçekten hoşuma gitti, bu arada. Hani, kolye gerçekten hoşuma gittiği için aradım. Hani, elbise, ya öyle çok elbise giyen bir insan değilim ama, hani, böyle, özel günlerde o kolyeyi takmak isterim yani. Hani, hoşuma gidiyor.
Hı hı. Ama Diana'nın böyle bir u uzun boynu var. Böyle o kolyeyi öyle, kadın öyle bir taşıyor ki Yani ben, eee, mesela öyle kolyeleri sevmeyen birisi o ol olmama rağmen, hani, taşımak isterim yine de.
Ondan sonra